Olha é muito comum que pes que as pessoas elas tenham esse sentimento de de incerteza e de ansiedade, né, pra algo que ela desconhece. Eh, o futuro ele gera esse sentimento de dúvida, ele ainda mais algo que f que tá fora do controle humano, né, não depende da de você ou de qualquer pessoa determinar que você vai ter vai continuar trabalhando, eh, ganhando por isso ou fazendo algo que você goste ou não, que o relacionamento vai durar, mas as expectativas, elas precisam ser realistas porém otimis
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Hum.
não dá pra você ficar eh, porque é real, exato porque, por exemplo, eh, por que que você vai pensar que o tempo todo, ah, que o sua relação não vai dar certo, que o seu trabalho não vai não vai estar, eh, que vai funcionar né por um longo tempo e estar num país e mesmo não sendo o seu vai ser bom, sabe. Então, tudo isso é algo que gera ali um sentimento de dúvida e ficar pessi pessimista com relação a esses sentimentos pode não ser.
Realistas porém otimistas. Uhum. Sim. É, e eu já me peguei, por exemplo, querendo sair de situações por pelo medo da incerteza, né. Por exemplo, se a
Uhum.
estou falando do relacionamento, eu ontem, eu andei de trotinete com meu namorado, andei na garupa do trotinete, ele me ensinou a andar de trotinete, 2 coisas que eu tinha vontade de fazer.
Ok. Hum. <laughs>